Ayo kita ke utara gitu, kayak padahal, jadi emang ampe-ampe atas-atas atas gunung gitu, misalkan gitu yang hutan-hutan itu kayak cuman <smacks lips> gara-gara itu tuh aku jadi ini, nemu kayak, "Oh, ini ada spot lucu nih, gitu kayak, di tengah-tengah pepohonan yang banyak itu, pada dasar hutan, ada ada warung" ternyata gitu kan, nah akhirnya
Oh. <chuckles> Oh, oke oke oke. Mhm. Mmm.
Itulah ke warung itu. Dan untungnya pada saat itu, eee, aku udah beberapa kali ke warung itu, jadi jadinya yang jualan manusia gitu bukan makhluk-makhluk kan gitu. <laughs> Kan ada juga tuh cerita-cerita orang yang kayak gitu tuh.
<laughs> Tapi Iya iya iya, apalagi malam kayak gitu ya. Eee, cukup cukup menyeramkan gitu tapi, eee, pernah nggak, ada momen di mana kamu kesasar, terus beneran panik gitu? Itu pernah nggak ya sampai di level itu?
Itu dia. Oh, pernah. Pernah pernah pernah, karena waktu itu, eee, waktu itu aku lagi di daerah Jawa Barat. Kebetulan memang tapi posisinya mau explore, mau bertualang lah, "Wih gila keren banget udah kayak Dora" gitu kan. Dora The Ex Dora The Explorer.
Gimana tuh? Hmm. Hmm. Ke ke daerah, pegunungan, atau kemana nih, eee, areanya?
Dia waktu itu di daerah Bogor, di daerah Bogor. Di daerah Bogor, akhirnya naik motorlah, naik motor kan, jalan, jalan, jalan, kebetulan memang di situ tuh dia cukup identik dengan ada adanya perkebunan teh, dan memang, kampungnya itu yang masih desa sekali, yang benar-benar masih desa yang
Hmm. Halaman, gitu ya? Hmm.
Iya, yang a airnya itu bersih sekali gitu, udaranya masih enak, yang kayaknya sinyal TV aja susah gitu.
Mmm. Mmm.

Mhm mhm.
Tapi memang ada pemicunya sih itu, karena memang waktu itu jalanannya ditutup pada saat itu lagi ada acara acara kayak ada acara gitu deh, terus akhirnya harus muter. Nah ketika muter bingung ah udahlah bablasin aja dan itu nyampe yang harusnya dia tuh di pusat kota cukup di tengah kota, aku tuh sampai pesisir-pesisir, ini kok eh bukan pesisir, apa, di pinggir-pinggir kota ini kayak, kok ini sawah, ini lewat mana sampai yang lewatin jalanan gang yang bener-bener
Hmm. Itu kamu, e naik motor ya? Eh naik apa? Oh oke. Oh nyetir sendiri? Mhm mhm.
Naik motor. Naik motor bener, itu sampai yang lewatin jembatan iya, lewatin jembatan yang bener-bener ng ngelewatin sungai jembatan kecil kanan kiri sungai, yang cuman muat 1 motor terus kayak, "Ini bener nggak ya lewat sini?" Cuman karena emang pede aja akhirnya ya udah gas aja dan nyampe ujung-ujungnya, cuman itu s konyol aja sih, itu konyol banget sih. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Aduh. Oke. <laughs> Oke, ujung-ujungnya yang penting sampai ya. Tapi, eee, menarik juga ya cara kamu, eee, melakukan perjalanan gitu. Itu, eee, ini ada yang bisa di-share gak? Kayak misalnya, eee, ya hikmah dari kesasar itu, apakah emang akhirnya kamu dapat tempat baru, jadi tahu jalan, gitu? Ada gak yang sehingga itu jadi, kok kayaknya jadi 1 keahlianmu gitu? Kesasar tapi nyampe. <laughs>
Mmm. <laughs> Ah. Oke. <laughs> Itu kebetulan masih belum belajar dari kesalahan sampai sekarang ya. Jadi kadang-kadang kayak bahkan kayak karena mungkin dari sifat penasaran aku ya, pada dasarnya kan aku penasaranan orangnya kayak, "Ini kalau belok sini ke mana ya?" Iya, akhirnya sampai sekarang pun pasti kebiasaan kadang-kadang jam 11:00 malam tuh kayak kepikiran
<laughs> Hmm, dan tau gitu. Mhm mhm.